अ, वो भी थोड़ा-बहुत समझ जाती हैं, उनको ये पता है कि मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, तो वो भी काफ़ी कुछ जो है हम दोनों मतलब मम्मी जो है अ, और मैं जो है हम मिलके ही जो है काफ़ी समझते हैं। उसके हिसाब से, जो वैसी चीज़ें सेलेक्ट करते हैं, जिनमें किसी को दिक्कत ना हो, तो मैं स्टाइल के साथ-साथ अ, उ मॉडर्न भी होना चाहिए। और अ, कुछ दिखाई भी ज़्यादा देने देना चाहिए कि बाँटने में दिक्कत हो रही है या फिर कुछ कपड़े ऊपर-नीचे हो रहे हैं, तो मैं बस उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए ही शॉपिंग करती हूँ, तो वैसे कुछ खास दिक्कत नहीं होती।
अच्छा। बहुत खूब जी। हुँ, जी। हुँ। बहुत। वाह भई वाह! अच्छा ये बताओ क्या तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा है, जो खुद को बहुत अच्छा फैशन समझता है? <chuckles>
<chuckles> हाँ, है ना मेरी बहन। <chuckles> वो तो जिस तरह के कपड़े चुनती है मम्मी से हमेशा उसे डाँट पड़ती है ये क्या उल्टा-पलटा जो है, अ, कटे-चिटे कपड़े केवल लेके आती है। तो वो, उसका ऐसा मानना है कि अ अ, तुम लोग बहुत ही पुराने ज़माने की हो गई हो, आंटी जैसे कपड़े मुझे नहीं पहनने हैं और ये सब चीज़ें हैं, तो उसे काफ़ी डाँट पड़ती है। लेकिन जो उसके ससुराल वाले हैं, वो काफ़ी खुले मिज़ाज़ के हैं, तो मम्मी ज़्यादा बोल नहीं पाती कि ठीक है जब तुम्हारी सास को कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे क्या दिक्कत होगी, तुम्हारे पति को ही कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या ही बोलूँ मैं ठीक है जो मन है पहनो, शौक पूरे करो अपने। अ अ, लेकिन फिर भी जो है सलाह देती है कि अ, जब भी जाओ तो थोड़े ढंग के कपड़े पहनो वो सलाह तो मिलती रहता है हम दोनों को।
अच्छा। अच्छा। <chuckles> हुँ। हुँ, बिल्कुल। <chuckles> अरे वाह! वाह वाह! हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ क्या मतलब अ, कभी मतलब, तुम्हे लगता है कि कपड़े व्यक्ति की सोच का प्रत मतलब व्यक्ति की सोच का अ, मतलब एक अ, प य प्रभाव होता है? हाँ, हुँ।
पैमाना है। हुँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही है अ, ये कहीं न कहीं आपके व्यक्तिगत सोच को भी ये दर्शाती है कि आप किस तरह के अ, कपड़े पहनते हैं। जैसे कि मुझे अ, मुझसे पूछे तो मुझे अ, ऑफिशियल अ, जो है कपड़े जो ऑफिस में पहन के जाते हैं उस तरह के कपड़े ज़्यादा पसंद आते हैं, शर्ट-पैंट और अ, उस थोड़ा-सा स्टाइलिश रहते हैं और या फिर सिंगल पीस के जो ड्रेस होते हैं अ, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। अ, और के मेरा ऐसा सोच है कि स्टाइल भी होना चाहिए, कम्फर्ट भी बहुत ज़रूरी है और देखने में जो है ना आपका जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा-सा मॉडर्न लगे। <chuckles> मुझे ज़्यादा चमचमाता हुआ जो है, ड्रेस नहीं पसंद है लेकिन बहन को उस तरह के जो है ड्रेस बहुत पसंद आते हैं, जो काफ़ी शाइन करते हो और बहुत ज़्यादा <chuckles> अ, दिखते हो कटे-फटे वाला इसको ज़्यादा पसंद है और मेरी सोच बिल्कुल वैसी नहीं है। तो हमारा व्यक्तिगत बिल्कुल बहुत अलग है, हमारी सोच अलग है।
हुँ। अच्छा। बहुत बढ़िया, नाम। हुँ। बिल्कुल सही। हुँ। हुँ, बिल्कुल। हुँ। हुँ, हुँ। जो, वाह! हुँ। हुँ, जी। बहुत खूब। चलिए आपको लगता है, पहनावा पहनावे की सं स्वतंत्रता ज़रूरी है, भले परिवार सहमत ना हो?

हुँ, पीढ़ियों के हिसाब से, हाँ अ, क्योंकि मेरी मम्मी बोलती है कि जब वो शादी करके आई थी, तो वो घूँघट में हमेशा रहती थी। और शादी के काफ़ी सालों के बाद भी जो है घूँघट पहनती थी क्योंकि अ, दादी जो है वो हमेशा जो है मम्मी को बोलती थी कि कोई भी बाहर वाले आ रहे हैं तो, घु उनको उनका चेहरा नहीं देखना चाहिए। पता नहीं इसके पी इसके पीछे क्या कारण है। लेकिन अ, हर जो है, बहू जो है, उनको बोला जाता था कि वो अ, कभी बाहरी लोगों से ना मिले और जब मिल रही हैं तो पूरे घूँघट ऊपर से नीचे तक मतलब काफ़ी कुछ दिखाई भी नहीं देता था, पता नहीं कैसे वो लोग चलती भी थीं। अ, उस घूँघट में बाहर भी जाती थी तब भी घूँघट में ही रहती थी तो ये पहले का पीढ़ी जो है ऐस अ, उनका ऐसा सोच था। अब तो बदलाव आ गया है। अब तो, अभी की पीढ़ी में ऐसा घूँघट का तो अ, जो है सोच चला गया है। अब लोगों को समझ में आ गया कि हाँ। लेकिन वो फिर भी बोलते हैं कि अ, "जिस तरह के आप कपड़े पहनो जिसमें कुछ अ, अन जो है बाहरी लोग उस तरह से तुम्हें ना देखें। कुछ ऐसा-वैसा नहीं दिखना चाहिए, तो तुम्हारी इज़्ज़त तुम्हारे हाथों में है।" तो इस तरह, इस वजह से वो बोलते हैं कि अ, "ढंग के कपड़े पहनो मतलब सलवार-समीज़, कुर्ता, साड़ी, ये सब पहनो।" <chuckles> ये उनकी सोच है। घूँघट का अब, सोच नहीं है तो, ऐसा तो है, बदलाव काफ़ी आया है।
हुँ। ओह! अच्छा। वाह! जी। हुँ, बिल्कुल। हुँ। हुँ। ओह! अरे बाप रे! जी, वो तो है। हुँ। हुँ। हुँ, बिल्कुल। वाह! बहुत, जी, जी, जी। जी। हुँ। अच्छा, हुँ। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो, ये बताओ कभी तुम्हारी फ़ैशन चॉइस पे तुम्हारे या फ़ अ, मतलब मम्मी या डैडी पापा ने या कभी कोई राय दी है?